Ah, bueno, ajá. Oye, ¿tienes algún consejo para mantener amistades a largo plazo?
Pues mira, te voy a contar primero la historia <chuckles> de esta amistad en particular de esta amistad en particular. A esta a esta chica yo la conocí, íbamos juntas a la guardería. Increíblemente me acuerdo. Entonces, eh, e estábamos todo el tiempo juntas, aparte de que somos vecinas, o sea, íbamos en el prekinder juntas. Entonces, eh, desde ahí empiezo mis recuerdos con ella. O sea, jugábamos junta, eh eh, incluso ella me prestó su traje de hawaiana, déjame decirte. <chuckles> No, eh sí, técnicamente estuvimos desde que casi casi nacimos, ahí estuvimos juntas. Entonces el secreto ha sido, que las 2, eh, nos damos el tiempo de platicar, nos encontramos donde sea que nos hallemos, platicamos, eh eh, nos mandamos mensajes hasta el día de hoy. O sea, ha sido muy bonita esta amistad de, ay, pues, de una vida entera, honestamente.
Sí, desde el principio. Ay, Dios. <chuckles> Sí, ya. Ay, no. Aprendieron a hablar juntas. Dios, no puede ser. Ajá. De años. Sí, ella ella ha visto todo todo de ti y todo todas tus diferentes personalidades, tus diferentes etapas.
Sí, definitivamente. Mira, te contaba que íbamos en el prekínder. Eh eh, nos separamos un ratito en el kínder. <laughs> Ella la llevaron a otro lado. O sea, así fue un ratito, porque después nos juntamos en la primaria otra vez. Entonces, aparte de ser este, amigas de de la infancia, porque ambas íbamos al mo a la misma guardería, hasta incluso recuerdo nuestros momentos, así muy vagamente, algunos momentos juntas, a pesar de que éramos pequeñitas y sí me acuerdo de algunas cosas. Yo creo que se me quedaron muy grabadas. Este, nos juntamos otra vez en la primaria, fíjate. Fue estuvimos juntas, aunque ella es un año mayor, nos alcanzamos <laughs> porque en ese tiempo pues sí te reprobaban, ¿no? Entonces eh <chuckles> la alcancé, <chuckles> o sea, la alcancé en un grado y entonces estuvimos juntas casi toda la primaria, ¿no? Entonces, lo cual fue muy divertido, déjame decirte.
Eh, un ratito, ah. Okey. Ujú. Ah, okey, okey. Asi te reprobaban. Ajá. No, sí se escucha muy divertido porque es precisamente todo esto, pero es lo que comentas, de que se tiene que dar como este mantenimiento a la relación. No es como que ya porque nos conocemos de años, ya vamos a estar juntas por siempre, ¿no? Ustedes se siguen enviando mensajes, se siguen preguntando cómo están. Pero cuéntame, ¿qué pasó después de la primaria? se sigue la secundaria y que y ya la etapa más difícil, que es la adolescencia. ¿Cómo manejaron eso?
Pues fíjate que te voy a contar algo chistosa de la sec de la primaria, es algo que nos marcó. <chuckles> Hacíamos travesuras juntas, déjame decirte, éramos éramos tranquilas, pero éramos hacíamos travesuras juntas. Entonces, entre mis experiencias con ella, que como que más me unía o sea, ella fue más que mi amiga, fue mi mi hermana, otra de mis hermanas, ¿no? Entonces, me acuerdo que una vez agarramos un una hoja de papel, la pintamos con lápiz y luego nos pintamos la cara. <laughs> O sea, nos castigaron a las 2, porque obviamente tenemos la cara gris, las 2 y y el maestro nos castigó juntas. O sea, llegamos al grado de que juntas en todo, o sea, éramos así inseparables todo el tiempo donde quiera. Sí sí sí éramos así. Te digo, éramos ya más que amigas, éramos como hermanas. Entonces ella formó parte de mi vida. La verdad es es una persona que aprecio muchísimo. Hemos crecido juntas, eh, ya después de ahí también estuvimos juntas en la secundaria y nos veníamos en las noches nos acompañábamos. O sea, cuando salíamos de la escuela. Sí sí sí, entonces no, en las mañanas, en las tardes me llevaba mi papá, nos llevaba mi papá porque iba con mi hermano, pero ella a veces no no coincidía yo con mi hermano y me venía con ella. Entonces, como somos vecinitas, pues ya nos cuidábamos una a la otra. Luego nos veníamos mojando en la lluvia. O sea, viví muchas experiencias con ella, así inolvidables. O sea, nos corretearon los perros, <laughs> nos mojamos con el vestido, pues ya ves que en la secundaria usas que la falda y eso. Entonces
Ay, no. Ajá. Y la maestra. Ah. Ay. Ajá. Ujú. Una hoja ¿de papel? Hasta en el baño, ¿no? <chuckles> Ajá. Sí. ¿Se iban solas y regresaban sola? Ajá. Oh, ajá. Sí. Todo. Ajá, la falda escolar.
compartimos muchas experiencias juntas, o sea, fue algo de de muchos años, o sea, de muchísimos, muchísimos años. Prácticamente nos empezamos a separar ya cuando salimos a la parte de la preparatoria, ahí sí ya cada quien agarró su camino. Y aparte nos casamos jóvenes, entonces <chuckles> cambian cambia un poco.
Sí, es como todo. Ay, no puede ser. No, no, no, es como la amistad que todas las amigas desean cuando son chiquitas, de que vamos a crecer juntas. Ustedes sí lo volvieron realidad.
Sí, sí, sí, no, de hecho, este, pues, ya nos casamos, no me acuerdo exactamente quién se casó primero, si ella o yo, pero casi casi nos casamos igual, yo creo que si ella se habrá casado como a los 19 años. Yo me casé y es que era la generación donde te casabas joven. Entonces, ya ya casi casi de a los 20 ya te estabas quedando. <giggles> Era una cultura así, era una cultura realmente, ahora que lo veo, digo: "Oh, cielos, éramos unas niñas". Entonces yo me casé como a los 22 años de edad y yo ya me sentía muy grande. Imagínate, mis hermanas, ellas se casaron, no ya me sentían. <giggles> Sí, definitivamente, ahorita, uh, una chica de 28 años, no, ya, pero digo ah cielos. La verdad es que era la cultura, o sea, era la forma en no, incluso nuestros padres se casaron mucho más joven, mi abuela, se casó a los 13 años. Mi mamá a los 15 años, pues imagínate, ya los 22 ya estaba yo vieja. <giggles>
Ay, no puede ser. ¿En serio? Ay, Dios. Ya ya era señora, ya. Eso sí, no puede ser. ¿Sí? No, yo ya sería quedada. Ya, ya, ya. Ajá. No puede ser, no. Sí, que que que fuerte esa situación. Pero
Sí, pero fíjate, nos
Ajá.
nos casamos juntas, no, bueno, nos casamos muy jóvenes y de alguna forma nos separamos un poquito por la parte de nuestros matrimonios, ¿no?
Sí, como todo. Es lo precisamente lo que te quería preguntar. ¿Cómo manejaron este, este tiempo en el que cada una ya tiene sus actividades? Bueno, empieza con la prepa, la universidad, de que cada una ya tiene que sus cosas, escogieron diferentes carreras, ya los amigos no son los mismos, van haciendo sus circulitos, alguien se casa primero, ya tiene como que otra vida completamente diferente de casada a, a ya una señorita, por así decirlo, y precisamente tú sigues como que la etapa de señorita y ya cuando se se vuelven ¿Cómo cómo manejaron esos esas situaciones?
Pues fíjate que la ventaja, yo creo que una de las ventajas es que su mamá es mi vecina, ¿no? Hasta el día de hoy, actualmente es mi vecina. Entonces. Sí, eh, si no, pues toda la vida, o sea, nada más me fui tantito casada, después regresé otra vez. <laughs> Ya con co ya con premios o sea 2 pequeños, pero al fin y al cabo, eh, te casas, te divorcias, digo, no siempre funciona, este, entonces regresé a casa de mis padres. Sí, no, o sea, yo ya a los 28 años ya estaba divorciada, pues obviamente me casé a los 22, entonces no se tiene la madurez. Yo creo que es un trabajo, el matrimonio es muy bonito, pero hay que trabajar juntos. Entonces, a veces no se puede jalar todo el barco, entonces ya ahí es donde ya no funciona. Entonces, vuelvo a mi casa o eh, ya divorciada prácticamente con mis hijos. De hecho, viví aquí con mi esposo en mi propia casa unos años, otros con mi suegra y después ya viví otra vez aquí soltera con mis hijos, ¿no? Entonces, como ella, eh, ella se, pues se frecuentan a su mamá obviamente, aquí hacían los babyshowers y yo iba no, ay, que el regalo para el futuro bebé. Entonces estuvimos compartiendo diferentes fiestas juntas porque, pues, por la cercanía de que éramos vecinas, yo creo que eso ayudó bastante, fíjate. El hecho de que están aquí, hemos compartido momentos de tristeza, hemos visto partir a nuestros padres, hemos llorado juntas. Sí, estuvimos juntas cuando murió su papá, cuando murió el mío. Entonces hemos vivido cosas alegres, cosas tristes juntas. Ha sido, <chuckles> sí.
¿Ah sigues viviendo en el mismo lugar? <giggles> Ella. Ay. Ajá. Y más tan chiquita. Sí. Sí. Oh. Sí. De que estuviste en un lugar estático, también. Eso sí está fuerte, creo que eso las une mucho, la la pérdida. En ambos lados.
No, y y nos hemos, este, hemos platicado últimamente, porque seguimos en contacto. Ella tuvo un accidente, entonces he estado al pendiente de, ¿cómo sigues?, eh, pues, ya no somos tan jóvenes. Entonces ya una caída para nosotros, ya ya duele, entonces ya tiene marcas. Entonces, eh, estar ahí como al pendiente, pues, a tu forma, ¿no? Porque a veces no te no puedes tener todo el tiempo, pero estar al pendiente de ella, de su mamá, de que también está enferma. Yo aprecio mucho a su mamá también. Entonces eh eh, es algo como que si fueran parte de mi familia, o sea, es algo más que solo vecinos, no, son son mi familia en una extensión. Definitivamen
Sí, ya. Ay. De alguna manera. Sí, y más porque, estuvieron juntas desde tan pequeñas. Hay gente que se muda y que cambia de estado, de domicilio, y ya no vuelve a ver esas personas, y ustedes no, o sea, se mantuvieron fieles hasta hasta ahora.
Sí, y seguimos juntas, eh, o sea, es la amistad. Yo creo que es de mis únicas amistades desde la niñez. O sea, que hasta el día de hoy sigo conservando. Nos platicamos, nos animamos porque, a veces hemos platicado por horas de oye, ¿cómo te sientes, cómo te va? Lloramos juntas, nos animamos juntas. O sea, es increíble que a pesar de la edad seguimos estando ahí una para la otra, a nuestras posibilidades, porque pues ella tiene su familia, yo tengo la mía, sus obligaciones, nuestras obligaciones. Aún esos 5, minutos que podemos compartir juntas ha sido muy reparador para las dos. O sea, ha sido reparador para mí. Sí, definitivamente seguimos siendo las niñas que nos embarramos el lápiz en la cara. O sea, seguimos siendo esas personas <chuckles> y sigue siendo mu muy hermoso.
Ay. Se dan palmaditas. Es como si no hubiera pasado el tiempo. Ay. Qué dulce. Pero, precisamente eso, o sea, sus hijos nunca llegaron a conectarse así como ustedes, de que ves que luego la la mi amiga tiene un hijo y mi yo tuve un hijo, entonces hacen a así como amiguitos, ¿nunca pasó eso?
Sí, de hecho, sí, es cierta, haciendo memoria. Ella tiene 2, niñas y 1, niño, ¿no? O sea, y yo tengo 1, niño y 1, niña. Entonces, mi hija sí se fue muy joven de aquí. Sí le habla, o sea, sí plati sí saluda a mi amiga, obviamente, pero no tuvo como esa oportunidad de de conocer a sus hijas, ¿no? Porque ella ya creció en otra etapa, en otro lugar, entonces ya no compartió. Pero mi hijo sí, fíjate que con su hijo sí sí, sí, son esos amigos de que se sientan a platicar en la calle. Es diferente, obviamente, su convivencia a la de nosotras. Nosotras es como más de de esas estar unidas como todo el tiempo. Ellos son un poquito más despegados, pero sí, sí, s se lleva muy bien con su hijo y pues, es padre, no pues ver ver cómo ellos también han seguido esa amistad y también se conocieron pequeñitos. O sea, ahorita ya son unos jóvenes, ya ya van para los 30, años y pues se siguen hablando donde se encuentran. Sí, son jovencit ay, no, la verdad si son muy jóvenes, digo, oh, cielos que cómo me veía a esa edad y yo ya me sentía tan vieja. <laughs>
Ajá. Ah, ya. <chuckles> Ay. Ajá. Y Unos jóvenes. <chuckles> Sí. Ay, sí, no, no puede ser. Ya.
Sí, sí son jóvenes.
¿Y también ellos, ya tienen hijos?
Este, no, nada más, mi hijo tiene un niño. Eh, el chico todavía no, o sea, ya está casado, pero, todavía no, hasta ahorita no le conozco ningún hijo. Este, entonces, mi hijo sí ya tiene un hijo, pero, fíjate que que, aun a pesar de que mi hijo tiene a su hijo, pues, sí se da tiempo para él como persona, ¿no? Entonces, cuando tiene oportunidad, va con este chico aquí, pues porque al fin y al cabo seguimos siendo vecinos de alguna forma. Entonces, cuando viene aquí con la abuelita
Hasta ahorita no conozco. Ajá. Sí, y cuando va a verla usted, ajá, exacto.
comparte con él con con él, ¿no? Y cada que pueden, pues, están aunque sea ratitos juntos y ahí platicando por horas, a veces son horas las que están platicando. Y digo, pues hay que aprender a a cultivar esas amistades. La verdad es que son personas que valen la pena, marcan tu vida, te acompañan a lo largo de tu crecimiento. Son son personas increíbles, la verdad.
Sí, y esa cone no no no pasa esas cosas de que de repente las personas van creciendo, y ya no s mantienen parte de su esencia, pero, ya no son las mismas, y de repente te hacen como una ca canallada, ¿no? De que: "Ay préstame dinero", y por la cercanía se prestan, o, "Ay, es que mi hijo", ta, ta, ta. Como que esas pequeñas discusiones que hacen que la amistad se quiebre ya cuando ya son grandes. Eso eso yo admiro de ustedes, porque, eso no pasó con ustedes. Eso, o, no sé, sí hubo baches, pero no tan graves.
Ujú. No, no, no. No, de hecho, nunca nos peleamos, eh, o sea, de verdad, te estoy hablando en serio, no, nunca, nunca, nunca nos peleamos, nunca.
¿Nunca? Mm, ¿nunca tuvieron así un una discusión, una un como inconformidad, algo que estuvieran en desacuerdo? y no pelea, pero sí platicar de que ay, esto, y esto, y esto, y esto.
No. No. Pues no, fíjate que no, yo creo que nos divertíamos nos divertíamos mucho, este, no no, si si supieras todo lo que hemos vivido juntas, nos separamos por por n cosas del destino, pero, nunca jamás por una pelea, nunca peleamos. Siempre nos divertíamos mucho juntas. O sea, era de hacer muchas travesuras juntas, obviamente sanas. No no éramos así de: "Ay, no, vamos a romper cosas", no tampoco. Pero, nuestra amistad fue basada en la diversión. Yo creo que nos divertimos mucho, nos la pasamos bonito, donde quiera que nos vemos la hora que, o sea, aunque nos veamos diario, porque al fin y al cabo viene a ver a su mamá, ya está grande, donde nos encontremos, nos abrazamos y nos damos un beso, como si nunca nos hubiéramos visto. Entonces es algo bonito, nunca hubo una pelea entre nosotras, si no lo hubo de chicos, menos lo va a haber ahora. <laughs> Entonces ya somos más maduras, ya crecimos, ya tenemos muchos hemos vivido cosas bonitas, cosas feas que nos han hecho las pues, las personas que somos y las amigas que somos hasta el día de hoy.
Ay, no pue <laughs> Ajá. Por tiempo, ajá. No. Ah. Ajá. N ajá, eso. Sí, eso eso me sorprende realmente porque, precisamente cuando ya uno es más grande, es cuando ya empiezan como que los problemas, como que ya, precisamente lo que te comentaba de que, ah, problemas de dinero, porque, le gustó el mismo chico o porque, ah, no sé, se lleva con esta persona que a mí no me no me lleva, no me cae, algo así. Empiezan así a separarse, a distanciarse poco a poco.
Pues no, fíjate que con ella no ha pasado eso, al contrario, yo pienso que ahora que ambas tenemos más tiempo, eh, porque, digo, ya crecimos, ya maduramos, ya somos abuelitas, entonces, eh, ya este hemos compartido otras etapas, ¿no? O sea, ya ahora compartimos el ser abuelas. Este, oye, ¿tú cómo están tus nietos? Oye, ¿cómo está tu yerno? ¿Cómo te llevas? Platicamos de cosas que quizá no le contaremos de nuestra mamá, ¿no? Entonces, cosas que no le puedes decir a nadie, honestamente, que son solo tuyas y que no te nadie te va a entender, más que alguien que ha vivido algo parecido a ti, ¿no? Entonces, hemos tenido decepciones como pareja, y y son cosas que nos platicamos que yo no le diría a nadie. O sea, definitivamente solo a ella. Porque puedo ser yo misma, o sea, no tengo que fingir de estar bien cuando no es cierto. Pues, con ella sí me he abierto así al 100, o sea, soy un libro abierto para ella, donde le he contado de esas cosas que solamente me guardo sola y que <inhales> y que a veces se atormentan, ¿no? Entonces, el poderlo platicar con ella de verdad me libera bastante, me hace sentir que no estoy sola, ¿no?, que no estoy luchando sola contra el mundo, de que hay alguien ahí, que aunque sea me escucha. Créeme, ya el hecho de que me escucha, ya me siento bien, es suficiente para mí, la verdad.
Ajá. Ay. Todas. <chuckles> Mm. <laughs> No, que Acompañadas. Sí. Ay. Y una recomendación final, para mantener una amistad tanto tiempo.
Pues mira, una recomendación sería, pues, que te abras a la posibilidad de conocer a las personas, ¿no? O sea, no te cierres a lo no cierres los ojos, ¿no?, de decir esta persona no es leal. Para mí, tú te das cuenta que una persona no es leal, o sea, no finjas una amistad y y querer mantener a alguien a tu lado cuando no quiere estar contigo. Entonces yo creo que la libertad es importante, dejar su espacio a que la otra persona crezca, a la que otra persona madure, se acerque a ti cuando de verdad quiere estar contigo, es importante. O sea, no fuerces la amistad, no, se forza. Es algo que se tiene que dar natural y y tiene que ser honesta, leal y y estar a tu lado. O sea, simplemente como es, no la trates de cambiar, aceptalos como son.
Sí. No pues, muchas gracias.
Y, pues muchas gracias, no, gracias a ti por escucharme y por tu tiempo.